Ơ, em nghĩ là em nghĩ nhà trường và, ờ, cái cái Bộ Giáo dục phải đưa ra nhiều cái, gọi là, ờm, cơ hội cho học sinh được phát triển thông qua, ờ, thông qua giống như là, thông qua những cái, ơ, những cái, ờ, buổi hội thảo nè, hoặc là có họ họ có thể, ơ, tạo ra những cái sự kiện, ờ, mời những cái người mà thành công trong những cái lĩnh vực nhất định chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kinh nghiệm cho học sinh, cũng như là bản thân họ phải làm tấm gương cho học sinh noi theo. Chị thì sao?
Ừm hứm. Thông qua chuyện gì? Đồng ý. Ừm. Đúng, chính xác. Đồng ý luôn. Ừm hứm. Đồng ý với ý kiến của em. Thì bên cạnh đó thì chị nghĩ á là, sao ta, họ nên tổ chức những cái, a, chương trình thực tế nè, hoặc là những tổ chức h hoặc là có những cái, sao ta, môn môn dạy h dạy học, nó liên quan về cái thực tế cuộc sống sau khi mà học sinh nó tốt nghiệp. Ví dụ giống như là những cái môn về khai thuế chẳng hạn, hoặc là những cái môn mang tính, kiểu, giống như là chơi chứng khoán chẳng hạn. Thì có có thể đó là những cái môn, gọi là, sao ta, một những cái môn tự chọn mà để tạo cho học sinh có một cái sở thích nào đó để sau này khi mà tốt nghiệp á, họ nó ơ, học sinh có một cái kiến thức, gọi là, sao ta, nhất định mà có thể giúp đỡ, ơ, học sinh trong cái con đường phát triển sự nghiệp, phải hông? Ừm. Ừm.
Ừm hưm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng nghĩ giống chị, nhưng mà hông biết sao chứ em thấy là trường của em cũng cho chơi chứng khoán với lại giống như là có hết luôn á, kiểu vâng, có chơi
À, có cho chơi chứng khoán nữa hả? Có đào tạo, ơ, có đào tạo trong trường hông hay là nó chỉ là một cái câu lạc bộ?
Nó là một cái, ờ, cái trò chơi chứng khoán, hình như nó là một cái lớp luôn á ch nó là một cái lớp, gọi là, ờm, ờ, lớp kinh tế đó chị. Nếu mà học ở Mỹ là phải có cái lớp đó mới ra được trường cấp 3, nó gọi là Economic. Mà, ờ đúng rồi, và chị mình nó sẽ giống như trường và sẽ cho mình một cái, ờ, một cái tài khoản, và có tiền ảo và mình sẽ đầu tư vào dựa trên cái sàn chứng khoán thật luôn, nhưng mà tiền là tiền ảo thôi, đúng rồi. Ừm.
Lớp. À. À. Ô! Xịn vậy. Nó À. À, OK, OK, khá là hay ha. Thì nếu mà có thể á, thì em nghĩ, a, em sẽ thay đổi gì về cái cách đánh giá và kiểm tra năng lực của học sinh?
Em nghĩ là cái cách, ờ, đánh giá và kiểm tra năng lượng ờ, năng lực của học sinh nó phải dựa theo cái cái sự phát triển cá nhân của từng học sinh. Tại vì nếu mà mình có một cái thang điểm, ờ, cho tất cả những học sinh thì em thấy là cái đó không có công bằng, đúng hông chị?
Đồng ý. Đồng ý. <chuckles> Em có một cái, gọi là sao, suy suy nghĩ khá là hay, nhưng mà để mà để mà có một cái thang mà đánh giá cho từng học sinh thì thật sự rất là khó, phải hông?
Dạ, cảm ơn chị. Đúng rồi, đúng rồi, em cũng nghĩ vậy.
Ừm, cho nên là họ phải, ơ, có một cái gì đó chung để đánh giá cho toàn bộ, và mới có những cái môn, gọi là, sao ta, mấy cái môn năng khiếu riêng phải hông?
Đúng rồi, cho nên là như vậy thì mới có điểm khắc phục chứ, thì luôn luôn là phải c dạ.
Ừm. Đúng. Cảm ơn em ha. Cảm ơn em về cuộc nói chuyện hôm nay ha. Bye bye.
Rồi.

Đúng, chính xác. Tại vì, à, thật ra á, là ở, a, Việt Nam á, thì cái, a, giáo dục nó không nghiêng về cái tính, a, sao ta, cá nhân nhiều quá, cá nhân hóa nhiều quá, mà nó nghiêng về cái tính tập thể hơn, phải hông? Nhưng mà nghe cái cách bạn nói thì có vẻ giống như là môi trường giáo dục ở Mỹ là họ tôn trọng sở thích cá nhân nhiều hơn, phải hông?
Ừm, ừm. Ờ, mình cũng nghĩ như vậy.
Ừm hứm. Thì ừm hứm.
Tại vì mình thấy là ở bên Việt Nam thường là sẽ là, ờ, "Con phải học toán giỏi thật giỏi, tại vì bạn khác sẽ học giỏi hơn con." Có nghĩa là mình cố gắng mình theo đuổi các ừm, những cái g tiêu chuẩn, những cái, ờ, chuẩn mực mà mọi người đặt ra và cái chuẩn mực đó nó sẽ nó sẽ đi theo. Tại vì nếu mà ai cũng cố gắng thì nó sẽ cao, cao, cao, cao dần hơn. Nhưng mà không phải ai cũng cũng sẽ giống như họ, có nhiều đứa nó nhiều bé nó sẽ khác những bé kia và có nhiều bé sẽ giỏi những cái khác. Có nghĩa là, nếu mà ừ.
Đồng ý. Ừm. Đồng ý. Đúng. Đồng ý. Đúng, chính xác. Thì, à, nó mới xảy ra một cái chuyện là, ví dụ, giống như là, ở Việt Nam thì xảy ra rất là nhiều chuyện, có nghĩa là, có những bạn mà có thành tích học tập rất là tốt trong lớp, nhưng mà chưa chắc sau này những bạn đó thành công, phải hông?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cái chuyện đó có rất là nhiều.
Ừm. Đúng, thì không biết á, là sao ta, nếu mà như vậy là bạn không thấy là bạn muốn thay đổi về gì về cái ngôi trường của bạn đang học ph luôn á hả?
Ờ. Nếu mà nói là không có một cái sự ờ, có một cái sự gì mình muốn thay đổi, thì có nghĩa là mình đang, ơ, mình đang phớt lờ những cái sự mà, ờ, cần cái trường của mình được cần được khắc phục. Mình nghĩ là nếu mà thay đổi một điều gì đó của cái môi trường giáo dục của mình đang, ờ, đang, ơ, đang có được hiện tại thì mình sẽ thay đổi cái s ơ, cái việc mà, ờ, học sinh được sử dụng, ờ, được, giống như là, sử dụng sử dụng, à, chất điện thoại nè, hay là sử dụng được s học sinh được sử dụng và được mang, a, <tsk> mang theo, a
Ừm hứm. Ừm. Sử dụng cái gì? Điện thoại. Ừm. Laptop.
kiểu là, chất chất cấm á, vào trường á.
À, chất cấm hả? Ủa, cái đó là tưởng đâu là bị cấm chứ, ai đâu mà cho học sinh mang chất cấm vô trường làm gì?
Vâng.

Đúng rồi, đúng rồi, ý là, ừm, hông biết sao nhưng mà có nghĩa là, ờ, họ thì chất cấm thì là đ khi mà đã, gọi là, chất cấm rồi thì nó là cấm, là cấm mua luôn, cấm học sinh mua luôn, nhưng mà có, ờm, <tsk> những cái những cái biện pháp đặt ra nó rất là lỏng lẻo và nếu mà mình được thay đổi ừ.
Ừm. Đúng, chính xác. Đúng. À, có nghĩa là cấm nhưng mà, kiểu, giống như là, cấm cho có thôi, phải hông? Có nghĩa là có nhiều học sinh nó vẫn luồn lách và mua chất cấm và sử dụng chất cấm, phải hông? Nghe ghê quá vậy.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Chính xác. Cho nên là ừ, cho nên là nếu mà nếu mà mình nếu mà em được quyền, ờ, được có một cái điều ước thì em sẽ nghĩ là em sẽ l em sẽ có tìm một cách nào đó để cho, ờ, giảm thiểu cái ờ, mình sẽ có một cái cách nào đó để mình giảm cái cái cái lượng chất cấm khi mà đi trường hơn. Ừm.
À, nhưng mà em có cách nào hông? Ví dụ, giống như là, làm sao em biết á là có cái chất cấm, a, a, tồn tại trong trường, em mua hả?
Ờ, giống như là, nó l nó nó không có thực sự là khó để mình biết được, ờ, nó có thể là trong những cái, ơ, nhà vệ sinh, nó có thể là ở trong những cái nơi khuất, ở ngoài, à, những cái gốc cây hay là những cái điều đó nhưng mà học sinh thì s
Ừm hứm. À. À. Ồ, sao em rành quá vậy? Em có mua hông mà em biết hay quá vậy?
Ờ, nói chung là nó đã là một cái, ơ, đề tài mà, ờ, quan tâm mình quan tâm với cương vị là một người học sinh lớp 12 thì em nghĩ đó là một điều gì đó mà tất cả mọi người đều biết nhưng mà không có báo cáo cho trường thôi, em nghĩ như vậy.
Ừm hứm. À. Ủa, thật sự, có nghĩa là là em có thấy hông hay là em chỉ nghe ai nói, hay là em là nhân vật tham gia?
Ờ, em có em l có thấy, em có nghe người ta nói, nhưng mà, ờ, cái x không nhất thiết là tham gia thôi, mình chỉ là mình thấy, nhưng mà em cũng cảm thấy là có nhiều khi mà em thấy mà em không báo cáo thì đôi khi em cũng cảm giác như là em là tham gia vào cái vụ đó á chị, cho nên là Ừm. <laughs>
À. <laughs> Đúng rồi, rõ ràng. Nhưng mà ở đây đặt ra cái câu hỏi là khi mà em báo cáo lên thì em có bị nguy hiểm gì hông? Đương nhiên là có rồi phải hông?
Ờ, em nghĩ hả? Em nghĩ nó hổng phải là chuyện nguy hiểm hay không nguy hiểm, mà em nghĩ là nó rất là khó để mình có thể mà, ồ, tìm ra là, ồ, ai làm điều đó, làm gì đó, có khi là chứng cứ thì nó kh là khó, chị hiểu em nói hông? Và mình cũng không có ừm.
Ừm. Ừm hứm. À, có nghĩa là em đang lo sợ là mình khi mà mình báo miệng thì giáo viên sẽ không tin, phải hông?
Ờ, không nhất thiết là không tin, bây giờ cho dù là chị cứ suy nghĩ nếu mà giáo viên có tin mình đi chăng nữa thì, ờ, nếu mà chị không không thí dụ mà giáo viên mà có tin mình đi chăng nữa thì họ cũng phải cần bằng chứng rõ ràng để họ có thể, ơ, giống như, kiểm điểm bất cứ một cá nhân nào trong trong, ơ, trong cái, a, trường học đó. Cho nên là bây giờ nếu mà cứ có bắt có bắt họ ơ, những cái học sinh đó di chăng nữa thì mình cũng phải cần chứng cứ, chứ bây giờ mình nói miệng không thì cũng khó để mình có thể nói là ai đúng, ai sai, đúng hông chị?
Ừm, họ cũng phớt lờ, phải hông? Họ cũng không làm gì được. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm hứm.